Mais écoute, heu, moi, ça fait quelques années que je souffre, heu, d'une anxiété généralisée en fait, et hem, il se trouve que j'ai essayé pas mal de choses. Heu, par exemple, je faisais de l'équitation, ça m'a beaucoup aidée pendant un moment. Puis bon, malheureusement j'ai perdu, heu, mon attache à cet env ce ce sport-là en fait, parce que j'ai, heu, mon cheval préféré qui est décédé, donc ça m'a encore plus, heu, beh, voilà, ça m'a encore plus hem donné d'anxiété et ben, de tristesse justement, et heu, du coup, le j j'essaie tant mieux que mal, heu, tant bien que mal de m'en séparer, mais c'est c'est ça reste ancré en moi en fait depuis toute petite et heu, j'arrive jamais à à l'accepter, à me dire que ça va rester avec moi puisque j'ai pas envie que ça reste avec moi. C'est c'est trop lourd en fait comme sensation, et c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. J'ai essayé, heu, d'aller vivre ailleurs. Je je suis partie, heu, plus loin de ma famille. Parce que je me suis dit aussi que, bah, avec, heu, ce qui a pu se passer dans mon enfance, heu, ça pouvait peut-être aider. J'ai j'étais, heu, dans les montagnes, faire une saison en hiver, je me suis sentie beaucoup mieux, donc je me suis dit que j'allais m'installer ici, et au final, depuis que je me suis installée ici, c'est pire. Donc c'est pas forcément mieux.
Ah oui? Ah mè D'accord. Oh! Ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Ah non. Ah! Bah, déjà, heu, oui, déjà, je suis vraiment désolée d'entendre tout ça parce que, ben, c'est sûr que d'avoir de l'anxiété, heu, ou être triste en permanence, c'est pas possi enfin, c'est c'est difficile quoi, ça doit être très difficile pour toi déjà, heu, d'avancer dans la vie en en ressentant ça. Donc déjà, hem, je je comprends comment ça doit être difficile pour toi, et hem, et du coup, est-ce que tu as essayé, heu est-ce voit donc, mais est-ce que tu as essayé différentes méthodes? Tu m'as dit que tu avais fait fait l'équitation, heu, partir, et donc pourquoi ça n'a pas marché là, heu, en partant, heu, dans les montagnes?
Et Oui. Mmh, alors je pense, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus hem, beaucoup plus complexe, en fait et c'est pas quelque chose qui est juste lié à, bah, à l'équitation, heu, l ou à l'endroit ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est quelque chose qui est là depuis toute petite. <clears throat> Et hem, j'ai une idée, mais je j j'ai pas je pense que j'ai pas envie de l'accepter non plus, que ce soit ça. Mais, heu, du coup, ce que j'ai essayé là en arrivant ici, heu, parce que j'avais réussi à trouver du travail, un CDI et cetera après mon mes saisons. Mais c'est pareil, heu, j'arrivais pas à aller travailler, j'étais tout le temps, heu, pas bien en fait. Donc, heu, j'ai vite arrêté. Et heu, donc j'ai vu un psychiatre, j'ai là, j'ai des traitements, mais le traitement, il change rien et ça me décourage un petit peu.
Oui à l'endroit. Mouais. D'accord Ah d'accord. D'accord. Ah oui. Mmh. D'accord. Ah, bah, je comprends oui, que tu dois être découragée parce que si c'est quelque chose que tu traînes depuis de nombreuses années, heu, c'est sûr qu'au fur et à mesure tu tu arrives pas à t'en séparer quoi. Donc, heu, je peux comprendre que ça doit pas être évident. Hem, et et du coup tu penses que ça vient de de ton enfance, de quelque chose qui se serait passé?
Heu, je suppose, heu, donc en fait, j'ai mes parents qui se sont séparés quand j'avais 3 ans 2 ans, 3 ans et heu, quelque chose comme ça et heu, j'ai eu une bonne période où je voyais très peu mon père, heu, et heu, même en grandissant avec la garde al la garde alternée pendant, heu, c'était, heu quatre-vingt pour cent chez ma mère et di 20 % chez mon père, heu, par je pense que ça y a beaucoup contribué, d'où le fait que, bah, j quand je me suis attachée au cheval, heu, je pense que ça comblait cet attachement-là que j'a et quand il est parti, heu, c'était compliqué et maintenant, heu, c'est bon, j'ai j'ai adopté une lapine, heu, il y a 4 ans et j'ai une chienne que j'ai sauvée il y a il y a il y a 6 mois, mais, heu, c'est je suis pas toute seule, mais j'ai toujours ce cette chose-là qui qui reste et mmh, je sais pas, c'est en fait c'est han c'est handicapant, heu
D'accord. Oui. D'accord. Ah oui. Mmh. Ouais, compliqué. Mmh. D'accord. Mmh mh. Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Ah, c'est bien. Oui, bah
même dans dans les jou tous les jours en fait, parce que pour le travail, pour des situations, heu, là aujourd'hui, par exemple, j'ai amené un ami à la, heu à la gare, heu, j'étais j'étais pas bien. <chuckles>
Ouais. Ah oui? Ah oui, oui. Bah, déjà, oui, ça ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, heu, vu que tu as ça, plus ou moins, en toi, depuis, heu, voilà, depuis de nombreuses années, ben, chaque petite, heu, chose que tu peux faire, heu, enfin, qui peut être, heu, peut-être, pour certaines personnes, pas trop stressante, mais pour toi, ça devient tout de suite, heu, hem, vu que tu as déjà de l'anxiété heu, donc déjà, je trouve que c'est bien que tu aies pris, hem, 2 autres animaux, finalement, ça t'aide aussi, heu, j'imagine, ça ça doit t'aider quand même d'avoir les animaux avec toi aussi. Ça t'apaise un peu?
Que Heu, oui, bah, heu, alors j'avais pris déjà la lapine, heu, quand je faisais mes études, parce que j'ai fait mes études à 800 km de mes parents. Et c'est vrai que, bon, j'ai ça, c ce moment-là, j'ai eu un petit, heu, une petite passe, heu, de d'adolescente, heu, qui a une rupture un peu compliquée, heu, en plus, en étant, heu, loin des parents, c'est un peu compliqué. Donc, heu, c'est vrai que j'ai j'ai toujours aimé les animaux, donc j'avais pris la lapine et heu, donc elle est toujours avec moi et je en fait, je m'attendais pas à avoir un animal aussi, heu, câlin pour un lapin.
Ah d'accord. D'accord. Ouais. D'accord, ouais, ouais. C'est bien.
Ouais, elle est toujours avec moi et depuis que j'ai eu mon 1er appartement, du coup, j'ai pris la chienne et en fait, la chienne, elle, heu, elle m'aide beaucoup à, en fait, à sortir. C'est bête, mais, heu, je vais partir, heu, vu que j'habite en montagne, je vais partir en randonnée. Je vais, heu, je vais aller marcher beaucoup plus souvent et ça m'aide quand même à à souffler. Mais après, le reste du temps, heu, c'est c'est toujours pareil. Mais c'est j'ai quand même des moments où j'arrive à à souffler, heu, parce que ils s j'ai mes animaux, mais sinon, heu, c'est compliqué.
C'est bien. Bah, oui, mmh. Oui. Bah, c'est sûr, oui, de toute façon, c'est ça a l'air, heu, compliqué. Ça doit être, heu, dur pour toi. Heu, c'est vrai que, heureusement que tu as trouvé des petites choses comme là, sortir, ça te fait sortir, effectivement, d'avoir le chien, heu, et de pouvoir sortir. Après, tu m'as dit que tu avais déjà vu un psychiatre. Est-ce que ça t'avait aidée?
Heu, bah, alors, heu, là, je la vois toujours et heu, donc, heu, ça m en fait, j'ai l'impression qu'en termes de motivation, ça m'a aidée, mais en termes d'anxiété, heu, pas vraiment. J'ai je ressens toujours autant d'anxiété qu'avant le traitement que j'ai commencé, quoi. Pourtant, ça quelques mois, hein, donc, heu.
Ah d'accord. Ouais. D'accord, ouais. Oui, donc, heu Oui, donc si ça fait que quelques mois, bon déjà ça peut quand même, heu, aussi, heu, évoluer en avec le temps, faut espérer. Après, est-ce que oui, j'espère aussi. Est-ce que tu as déjà, heu, regardé, heu, peut-être pour, heu, faire un peu de de relaxation, méditation, heu, parce que ça peut aussi, en tout cas, heu, par exemple à un moment où tu es vraiment anxieuse, ça peut peut-être t'apaiser? Est-ce que tu as essayé de regarder, heu heu, pour en faire? Il y a des vidéos par exemple sur Youtube.
Oui, j'espère. Heu, bah j'avais une technique que ma mère m'avait donnée quand j'étais plus jeune, c'était la respiration ventrale
Ah oui!
donc, heu, des fois, j'essaie, mais, heu, c'est vrai que parfois quand c'est trop fort, heu, j'arrive pas à me concentrer en fait, dessus, donc c'est un peu compliqué.
D'accord. Oui, c'est sûr, mais peut-être qu'il faut te mettre en en condition, quoi, peut-être, heu, 1 fois où tu te sens vraiment un peu dépassée, très, très anxieuse, heu, heu, en fait, peut-être te mettre chez toi quelque part, heu, avec, heu, tu vois, les petites petites bougies, petites, heu, on va dire, tu vois, un peu tamisé et puis, heu heu, mettre, heu, soit ça peut être bon, une vidéo, mais c'est mieux si c'est, heu, audio, en fait, où on te guide exactement, heu, quoi faire comme hem, bah, quel mouvement ou quelle respiration exactement parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir son propre sa propre façon de le faire, mais bon, si tu vois, si tu trouves une un audio comme ça où on te dit exactement et ça dure, heu, par exemple 4 minutes, heu, peut-être ça peut t'aider, tu vois, en te concentrant sur la voix et te concentrer sur ta respiration.
Moui, peut-être, faudrait que j'essaie. C'est vrai que j'ai j'ai jamais vraiment essayé, heu. Souvent j'essaie la plutôt de la musique ou, heu, c'est mais après le problème de la musique, c'est que j'aime beaucoup les musiques calmes. Sauf que souvent les musiques calmes, c'est des musiques tristes, donc c'est toujours la <chuckles> le la boucle, bah, ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément et et bon, heu, sinon je s quand je vraiment, que je sens que ça explose, heu, je prends la chienne et je sors. Heu, surtout que là on a de la neige alors, heu, elle, elle est elle est contente, on joue. Heu, <chuckles> ça me fait penser à autre chose.
Oui. Voilà, c'est un cercle vicieux, oui, oui. Ouais. Oui. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut que tu prennes, heu, les petits moments, heu, voilà agréables comme ça qui vont au moins te rendre heureuse et qui vont te faire un peu oublier, heu, ton anxiété. Et puis, heu, voilà, essayer de, bah, de sortir si tu as des amis, heu, de pouvoir au moins tu vois, heu, passer des bons moments. Et puis, hem, bah, voilà continuer à voir, heu, ta psychiatre et puis peut-être faire, heu, comme je disais des petits heu, des petites exercices, heu, un peu guidés, heu, de respiration. Peut-être ça ça pourra t'aider. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps parce que je je vois que ça fait quelques heu, enfin ça fait assez longtemps que tu que tu as ça. Donc c'est vrai que, faut pas s'attendre à ce qu'en 1 mois tout soit résolu. J'imagine que ça va prendre du temps. Mais, je pense que tu peux tu pourras y arriver en faisant toutes ces petites choses.
Oui. <chuckles> Moui, après il faut que j'arrive à complètement m'investir dedans et heu, et pas me sentir découragée et dépassée à chaque fois, c'est surtout ça le problème. Après, heu, moi, j'ai essayé pas mal de choses, mais c'est vrai que quand je vois que ça marche pas, en fait, vu que j'ai tellement hâte que ça parte, heu, je me dis: «C'est bon, ça marche pas, ça sert à rien» et heu
Ouais. Oui.
et c'est quoi.
Oui, je pense que, c'est ça en fait, il faut que tu penses au temps et que ça ça va mettre du temps à marcher, quoi donc essayer de te faire une petite routine, heu heu, bah en tout cas faire déjà ce que tu fais déjà et puis, heu, si tu essaies cette nouvelle méthode, ben, voilà, tu fais une petite routine en disant: «Je fais ça tous les jours» pendant, heu, je sais pas combien de temps, il faut voir en fait, à partir de quel moment tu te sentiras bien, mais c'est vrai que ça peut être facile de perdre, heu, hem, enfin de de se dire: «Bon, ça marche pas, heu, j'arrête», mais, heu, je pense que si tu tu continues pendant un petit moment, ça peut ça peut faire une différence.
OK. Mmh, ben écoute, je te remercie beaucoup pour, heu, pour tes conseils. Ça va, je pense que ça va quand même, heu, me donner des pistes, heu, que je vais pouvoir explorer.
Bah écoute, j'espère, heu, et puis je suis sûre que tu vas réussir à à t'en débarrasser, même si ça prend un petit peu de temps.
Merci.